Ciao. Buongiorno. Allora di cosa parliamo?
Ciao. Buongiorno a te. Allora. Allo ehm, preferisci il caffè o il tè, ehm, per iniziare la giornata? Mhmm, hai preferenze? Bevi uno, bevi l'altro, bevi tutti e due, mhmm. Cosa ne pensi?
<chuckles> Allora, ehm, io ho fatto dei periodi, ehm, di uno l'altro, poi il tè diciamo che è più facile da bere durante tutta l'arco della giornata perché, ehm, banalmente se lo bevo la sera difficilmente mi tiene sveglia per le seguenti 24 ore. <chuckles> Ehm, però per la colazione ho sempre bevuto il caffè, mhmm, difficilmente, ehm, a m a meno che non stavo male con lo stomaco, sai, quelle situazioni in cui, mhmm, eviti determinati alimenti, il tè la mattina non è, mhmm, <smacks lips> non è mai stata una mia una mia preferenza. Ehm, più il pomeriggio. Ho imparato a berlo il pomeriggio con il latte oltretutto, quindi proprio all'inglese. Sì, sì. Sì, sì. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì, è ve Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì. Mh-mh. Sì, anch'io. Mh-mh. Sì. Ah, alla inglese, quindi. <chuckles> Sì, no, anch'io uguale a te, non mi no, di mattina proprio non mi viene. A meno che sai quel tipo di tè, a me piace molto il tè matcha, non so se hai presente.
Mh-mh. Eh sì, l'ho assaggiato, l'ho assaggiato. Ho presente, ho presente.
Mh-mh. Quello mi piace, n perché dicono anche che sai, è considerato uno dei tè più potenti, ehm, ta quasi quanto il caffè è è anche un pochino più, ehm, come dire sostenibile lungo la giornata, nel senso che r l'effetto è un po' più lungo rispetto a quello del caffè. Però n sì però nonostante questo, sebbene mi piace molto il matcha a in mhmm, anche il matcha latte, sai, con un po' di latte, mhmm, mi piace molto. Mhmm, per iniziare la giornata appena sveglia io preferisco il caffè. Sono abbastanza semplice anch'io. Il tè, mhmm, come te preferisco il pomeriggio, mhmm, con un biscotto, ehm, e basta, ecco. Nonostante ci sono dei tè molto potenti dicono eh, che ti svegliano quasi quanto il caffè, però, mhmm, per me io non sento questa <chuckles> differenza onestamente.
Mh-mh. Ah, okay. Non la sapevo questa cosa. Mh-mh. Sì. <chuckles> Okay. Mh-mh. Guarda <sucks teeth> Ma ti dirò la sincera verità: io sono 2 mesi, quasi tre, che non bevo caffè.
Mh-mh. Mh-mh. Ah, sì?
Sì, ho l'ho completamente eliminato, penso di averne bevuto 1, settimana scorsa che stavo facendo un corso e mi stavo palesemente addormentando dopo pranzo, cioè sentivo proprio gli occhi chiudersi, e quindi ho detto: "Male non mi fa", quindi magari me lo prendo. Però in realtà sì, l'ho eliminato completamente per prova, non per cioè più che altro per dire: "Vediamo se se"
Davvero? Ah-ah. <chuckles> Chiaro. Ah-ah. Certo. Mh-mh-mh. Ah, okay, okay. Quindi non è stata un qualcosa di okay, mi fa mhmm, voglio disintossicarmi. basta.
No, no, no, anche perché non non ne mhmm, non ne ho mai bevuto tanto. Non sono mai stata assuefatta dal caffè, ecco. Ehm, anche perché è buono il sapore mi piace, però non è la cioccolata banalmente, non è che, ehm, impazzisco. E quindi sì, mi faccio la mattina sto prendendo il latte con l'orzo come i bimbi.
Okay, okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. <laughs> Certo, certo, è vero, è vero. È vero. Ah, l'orzo. Ah, okay, okay, ho presente, ho presente. Sì, anche quello è una buona alternativa. Ma sai, uhm, ci sono molte persone io conosco molte persone che si mhmm, si definiscono anche loro stessi dipendenti dal caffè, perché se non lo prendono poi, mhmm, 1 giorno o 2 cominciano a stare male, sentono la differenza, sentono che non riescono a connettersi.
Mh-mh. Sì, addirittura? Mh-mh. Quella è un'esagerazione secondo me, cioè lì significa che effettivamente hai creato proprio un dipendenza, come la nicotina banalmente.
Eh, sì. Sì, anche secondo me, anche secondo me. Fatti anch'io come te o passo dei periodi in cui magari non lo prendo, perché comunque anch'io non voglio, mhmm, ehm, cerco di non farne un dramma, ecco, perché, mhmm, non mi piace l'idea di essere dipendente da qualcosa. Anche se non non ti nego che appunto, mhmm, mhmm, noto anch'io che quando prendo il caffè la mattina, mhmm, c'è quel qualcosa in più che, mhmm, non so, mi a mi attiva il cervello più velocemente.
Mh-mh. Sì. Sai, io cosa ho pensato io p ehm, io poi sono com da questo punto di vista sono un po' complottista, beh, io ho sempre pensato che fosse effetto placebo, cioè quella cosa de è è tu oramai lo sei abituata a prenderlo, okay, tu come io ai tempi no, come chiunque, siamo abituati a prenderlo, siamo abituati a <smacks lips> quel quella concezione del fatto che il caffè ti sveglia, che è vero, perché comunque c'è la caffeina non è che però magari, banalmente, uno poi si abitua a svegliarsi senza. Cioè io non mi alzo alle 5 la mattina e sto io mi alzo alle ore 05:40 ho la sveglia, da praticamente d un mese, ehm, più o meno, ehm, per il lavoro, perché vado in palestra presto, quindi insomma, ho tutta la giornata e io non mi fermo fino alle 6. Perché poi io faccio un lavoro con i ragazzi, v ehm, faccio di mh mhmm, faccio l'istruttrice, quindi sto sempre in movimento, ehm, giochi di qua, mandi in acqua di là, quindi è sempre attivo. Io sto da paura, cioè io finisco alle 6 che potrei tranquillamente prendere la bicicletta e farmi 20 km, cioè sì.
Mh-mh. <laughs> Sì. Ah, ma s può essere, sai che può essere. Sì. Mh-mh-mh. È vero, certo. Mh-mh. Sì. Davvero? Ah-ah. Ah-ah. Certo. Ah. Sì, sì. Certo, certo. Mh-mh. <laughs> Ah, vedi, vedi, vedi. Quindi a fine non è non è tanto il caffè, a volte <smacks lips> è un po', mhmm, <smacks lips> i il il nostro ritmo mhmm, sì, s se magari lo rispettiamo il fu il corpo funziona da sé, ecco.
Sì. Esatto io Sì, la penso così. La penso così. Penso che il caffè possa essere un aiuto, ehm, appunto vedi, mhmm, settimana scorsa io stavo proprio cadendo con la testa sopra il quaderno; cioè, mi sentivo proprio gli occhi che si chiudevano e stavo seduta, non avevo niente davanti, ero in cerchio, quindi comunque c'erano persone che mi vedevano.
Mh-mh-mh. Sì, sì, sì. <chuckles> Mh-mh. <chuckles> Immagino, immagino, no, conosco bene la sensazione ca capisco bene. Sì, sì.
<chuckles> Quindi tu comunque la mattina quando prendi il caffè senti magari ti senti più concentrata, più attiva?
Mhmm, sì a non ma non so se mai più concentrata, però è come se quando mi ris quando mi alzo, mi sento ancora un po' letargica, okay, e diciamo, quella sensazione di letargia scompare, dopo che bevo il caffè, ecco. Quella sensazione un po' di intorpidimento di, mhmm <tsk> sì, come se non ti sei del tutto svegliato. Esatto, esatto. Ma ti dico la verità, a me se parliamo solo di gusto, a me piace più il cappuccino del caffè espresso. Ti dico la verità.
Mh-mh. Okay. Sì, sì. Vegliato, chiaro. Chiaro, chia <chuckles> Beh, non lo trovo per niente strana come cosa, sinceramente, perché i caffè, comunque, ha un sapore molto forte, ehm, poi devi vedere se te lo zuccheri, non te lo zuccheri cioè, io una cosa che non concepisco, ehm ehm, purtroppo è chi prende il caffè, tanto zuccherato, cioè <chuckles> Cioè, g già la tazzina è piccola, tu ci metti 3 cucchiaini di caffè. Fammi capire, ma cosa stai bevendo?
<chuckles> Sì. Eh. Esatto, esatto. Mamma mia che schifo, no <laughs> non lo soppo Esatto. Mamma mia. Ma guarda, io ho conosc conosciuto persone, che prendevano anche il cappuccino, con 2 buste intere di zucchero. <laughs>
No, non ce la posso fà. Io il latte zuccherato mio padre lo beve così. Mio padre beve il latte, estremamente zucchera ma proprio tanto. Ehm, io ho penso, che da quando sono piccola, non ho mai bevuto latte, bevande zuccherate, con lo zucchero.
Eh. Mamma mi sì. Eh. Mh-mh. Eh, è è una buona cosa, una buona cosa, perché crea molta dipendenza lo zucchero, forse più del caffè, eh.
Eh. Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente.
Sì, sì. Sì sì, ma proprio anch'io ho conosciuto persone che io se il caffè lo prendo anch'io lo preferisco magari u un mezzo mezzo cucchiaio di zucchero, poco, poco, oppure ci metto u un 1 cucchiaino di olio di cocco, che mi mi mi piace come esce. Sì, sì, sì, uhm, ha un buon sapore e conosco persone, che mettono un 1 uhm, anzi 2 cucchiai pieni, non mezzi, ma pieni di zucchero bianco, in una tazzina piccola di caffè, per me è sca e ghe go a me mi sciocca solo l'idea.
Mh-mh. Sì? Ah. No, ma poi non lo be è quello il fatto, che non non stai bevendo caffè, eh, stai bevendo lo zucchero, ehm, no no no non te lo as non te l'assapori, non no, no, no. Infatti lì, secondo me, chi si beve il caffè così, lo beve per la semplice cosa di ehm, per l'effetto, diciamo, di sveglia, ecco.
Esatto, esa esatto. Mh-mh. Sì. Sì, sì, esatto, esatto. Poi aggiungici lo zucchero e lì allora lì si spiega tutto, secondo me,
Ma la stessa cosa è per il tè, comunque.
Mh-mh, sì.
Cioè, mhmm, io il tè da ci metto il miele, non ho mai messo zucchero.
Eh, anch'io, anch'io. Il miele è un è un'ottima cosa, ottima. Molto meglio dello zucchero.
Miele e latte Però se tipo, mhmm, compro tè particolare, quindi qualche gusto particolare, non so se li bevi, piuttosto che l' english breakfast che è classico.
Mh-mh, sì, sì. Ah, sì. Mh-mh.
prendo qualche gusto particolare tipo cannella, zenzero, non ci metto niente. perchè mi piacciono
Mh. Mh-mh. No anch'io, anch'io anch'io soprattutto se sono gusti co come hai detto tu, particolari perché voglio assaporarli mhmm, così come sono ecco, secondo me rovinerebbe, mhmm, l'aggiunta di dolcificanti.
Mhmm. Eh sì, esatto, anche perché magari appunto son sono gusti particolari, frutti, cose esotiche, diciamo. <chuckles>
Esatto. Esatto, esatto. Io poi so sai, ci sono, mhmm, dicon che il tè è più forte, quello più potente che, uhm, a livello di teina, caffeina è il tè nero, ecco dicono che quello è è abbastanza forte. A me a me non dispiace, uhm, mhmm, io in passato sem sono sempre stata una fan del tè verde. Perché dicono che ha molte proprietà anche attio antiossidanti, fa molto bene, diuretico, mi hanno sempre detto anche non so, mhmm, i dottori, l'estetista, guarda bevine quanto vuoi perché fa bene fa bene anche alla ritenzione, mhmm, molto molto buono, non zuccherarlo però.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Eh beh. <chuckles> Quello per forza, io penso che il tè nero non l'ho mai bevuto, sai, ehm, mi ma mi manca nella lista
<chuckles> Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì.
Ah uhm uhm, banalmente perché, ehm, sono molto abitudinaria, quindi se mi trovo bene con una cosa, può essere che me la bevo per 1 anno, poi magari non la bevo più per una vita e poi la riprendo, però, so che quella cosa mi piace, allora mi prendo quella cosa lì, e quindi ho sempre l' English breakfast a casa perché banalmente è la cosa che se voglio il tè so che quello è buono, ci metto un goccio di latte, mi piace, quindi, mi mi, mhmm, mi piace proprio tan
Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. Ah, anch'io. Sì, sì, sì. Mh-mh, mh. Certo. Sì, sì. Mh-mh. Ah-ah. Ah. Sì, proprio all'inglese, sì guarda, lo so perché son stata da poco a Londra, ehm, lì diciamo il l l il l quel la cosa tipica è di aggiungerci poco, poco di latte. Sì, sì, sì.
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. A me l'ha insegnato mia cugi io ho ho, uhm, dei parenti in Inghilterra, ehm, loro se lo prendono anche d'estate, fatti, quando vengono in vacanza qua io impazzisco, ci sono 30 gradi all'ombra, e loro stanno col tè bollente, è una cosa che mi manda fuori di testa.
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Aiuto. <chuckles> No, aiuto, io non ri ecco, non ci riuscirei io d'estate il tè per me è proprio <chuckles> bannato, non non esiste. <chuckles>
No, no, no. No, ma cose calde in generale, secondo me l'estate, cioè
Sì, no anc esatto, esatto, esatto. Anche il caffè guarda, mhmm, un po', mhmm, cioè non non è un granché, infatti il caffè freddo a me non mi è mai piaciuto però, con le temperature bollenti che adesso ci sono negli ultimi anni, sto cominciando un po' a co a, mhmm, riconsiderarlo ecco. <chuckles> Sai il caffè con ghiaccio alla l pugliese non è ma
Sì. Guarda, io l'estate No, no, io l'estate invece del caffè freddo che è, mhmm, ha ha diciamo è ci sono varie teorie su come si faccia, poi lo la la maggior parte dei dei lidi lo zuccherano già, quindi poi uno deve andare là <sucks teeth> Io mi faccio lo shakerato.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ah, il caffè shakerato, che buono, ma come lo fai? Curiosità, lo usi uno shaker? Sì. Mh-mh.
Che viene Perché viene tipo crema allora io lavoro in un bar l'estate, quindi c'ho lo shaker, metto la molla della, mhmm, del filtro, noi c'abbiamo una parte proprio dello shaker diciamo, poi ci metti ghiaccio, caffè, uhm, io metto mezza buz bustina di zucchero perché a me non piace zuccherato
Mh-mh. Ah-ah. Sì. Ah-ah. Certo.
e poi ci metti o latte o panna, una delle due cose. Ovviamente giù al chiosco io ho il latte di solito, quindi ci metto il latte e poi lo shakero. E quindi viene questa crema di caffè, con un po' di latte, e mi faccio una coccola ehm
Ah, okay, okay. Certo, ce Ah. Che buono. Mh-mh. Eh questo è buono. Questo è buono. Sai, in certi bar vendono, sai la famosa crema caffè, che sembra quasi, mhmm, un
ed è fresco. Ehm. Sì, an c'abbiamo anche noi. Sì, sì, s È buona, è buona. Purtroppo è un preparato, a me quello che
Buona, vero? Sì, sì. Ah, e infatti mi è sem ho sempre avuto il dubbio. Ma mhmm, perché secondo me usano qualche co qualche polvere per prepararlo, vero?
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. C'è una polvere, ovviamente poi viene, uhm, mischiata con latte e panna, ehm, e viene la crema all'interno della mhmm, del di quel macchinario che la raffredda, la lavora, quindi insomma, ehm, sta lì dentro. Però è una è una polvere di caffè e sicuramente credo ci siano conservanti, addensan
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì, sì, sì, chiaro, chiaro. Mh-mh. Ehm, peccato, a me non a me non piace così. <chuckles> Devo dir la verità.
Ehm, capito neanche a me neanche a me. E poi il fatto che c'è tanta panna, c'è tanto latte. L'estate cioè <chuckles>
Mh-mh. Ehm, è vero. Ehm, no, no, no, infatti, ma sai f qua qua le poche volte che l'ho presa, infatti mi accorgevo che mi che mi rimaneva un po', uhm, sullo stomaco, proprio perché appunto c'era molta roba, come hai detto tu, panna <sighs>
Sullo stomac <chuckles> Sì. Sì, sì. No, il caffè shakerato secondo me la prossima volta po d'estate quando vai al Lido, chiedi: "Mi fai un caffè shakerato?" Eh e vedi che, se te lo fanno bene, te lo fanno con lo shaker. Se lo fanno con il blender, cioè con il frullatore, non va bene. Gli dici: "No, non si fa così". <chuckles>
Ah. <chuckles> È vero, è vero. Ah-ah. Frullatori. Ah-ah. <laughs> Anzi, mi mi mi mi metto dietro e cerco di osservare come lo fanno. <laughs> Poi io dico: "Guardate che mi hanno detto mi hanno detto persone ben informate che si fa con lo shaker". <chuckles> Okay, va bene, dai, grazie grazie per la dritta, adesso ci guarderò. <chuckles>
Esatto. <chuckles> Esatto. Esatto. Grazie a te. <chuckles>